Oui, je suis je suis je suis bien d'accord parce que, par exemple, moi, le sport quand j'évolue, je fais quand même attention à mon alimentation, au sommeil, heu, je suis bien d'accord, heu, je ça sert à rien, par exemple, heu, imaginons, heu, je veux je veux évoluer en traction, si je fais des tractions tous les jours, c'est contre-productif, je vais me blesser.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mmh, d'accord.
C'est logique. Ça, heu, ça, je pour le coup, je suis gra je suis très d'accord avec toi et heu, je suis vraiment d'accord, pardon et heu mais heu, pour le coup, oui. Mais par contre, heu, des fois, ce que je veux dire par là, c'est plutôt, heu, imaginons, heu, tu fais une bonne séance de traction. Tu te dis: «Ah, bah, la semaine prochaine, si j'en fais pas, c'est pas grave. Je peux me m me on va dire, me re reculer d'1 semaine», non, c'est pas bon parce que, là, il y a trop de trop de
OK. Oui. D'accord, oui, il faut faut garder la répétition, quoi.
C'est ça.
Ben, en se concentrant sur ton sport. Ouais, non, non, non. Tu fais de la musculation ou tu fais du qu'est-ce que tu fais comme, heu, comme activité exactement?
Il faut garder la cadence, en fait. Alors, moi, je fais de la musculation et aussi de la course. J'ai repris la course, heu, il y a pas longtemps.
La course à pied? En extérieur?
C'est c c'est ça, c'est ça.
Mmh d'accord, OK. Alors qu'est-ce que tu, heu, dirais? On parle souvent, tu vois, d'erreurs du débutant. Notamment à la course, heu, est-ce que toi, tu tu saurais me dire quelles sont les erreurs de débutant, heu, à la course ou à la musculation?
Ah. Bah, par exemple, à la course, c j'ai fait cette erreur de débutant, c'est de courir trop vite. Je vais vouloir courir trop vite, tout le temps, tout le temps, courir trop vite et au bout de 15 minutes, vraiment, être essoufflé. J'ai regardé plein de vidéos et tout.
Ouais. Ah. Donc tu es dans le cardio, heu, sur toute la longueur de de la distance, c'est ça?
Heu, bah, ouais, d'être à fond, tout le temps, mais vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait, heu, du coup, j'ai regardé plein de vidéos parce que, bah, je faisais ça. J'évol j'étais pas en train d'évoluer. Je me disais: «Bon, ça fait quand même 1 mois». Je sais que ça prend du temps, mais vraiment, j'avais évolué de vraiment de rien du tout et du coup, j'ai regardé plein de vidéos et tout et j'ai appris qu'en fait, non, faut faire de la on va dire, de l'endurance fondamentale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment de pouvoir courir et à la fois pouvoir parler. Imaginons, tu cours avec quelqu'un, tu tu dois pouvoir parler mais vraiment, heu, comme si tu tu faisais rien et en fait, c'est comme ç c'est comme ça qu'en gros, tu fais des, heu, des longues distances sans forcément y penser. Tu peux courir facilement 60 à 60 minut à, on va dire 1 heure ou 2 heures vraiment d'affilée, sans vraiment, heu, être en être en train de «souffrir», quoi, entre guillemets.
Ouais. Mmh mh. <chuckles> Ouais. Mmh d'accord. Ouais. Mmh mh. Et comment tu parviens à à ça? Comme un c'est quel genre de travail ou d'exercice qu'il faut mettre en place pour arriver à à coordonner, finalement, sa respiration et et son pas et son rythme?